Ay, oo, kaya hi mahirap talaga na, ano, kapag umaga't tas na-late ka, tas wala na, kailangan talagang may ano ka, may routine. Pero grabe nakakatuwa po may mga realization ako ngayong ano, ah, hindi ko nga narealize na, "Oo nga, ano, nung pandemya, ano." <laughs>
Oo. Mm. <chuckles> Oo. Tsaka, kailangan talaga wag natin patayin masyado yung ano, yung alarm. 'Tsaka, mas okay na yung walang tulog kesa walang gising. <chuckles>
Mm. Ay, totoo. <chuckles> Mas hirap, yun. <chuckles>
Oo, salamat ulit sa oras mo, maraming natutunan.
Salamat din po, paalam muna.
Paalam. Hep